Me conta que banda ou estilo marcou sua infância?
Olha, se qualquer outro tópico fosse perguntado pra mim, eu teria um pouco de dificuldade de responder, mas, música é uma coisa tão constante na minha vida. Música é uma coisa que eu
Ai, que bacana.
E eu sou músico, né, e música é uma coisa que me influencia desde que eu tenho consciência de vida. Eh, eu tenho a música presente na minha vida. Então, eh, eu consigo falar disso so horas, horas ininterruptas, assim. <laughs>
Ah. Logo vi. Ai, que incrível. É bem bacana isso, porque não é algo comum, né, e assim, eh, tem gente que escuta música, mas escuta música e é músico. Isso aí já é um diferencial. Quero saber mais, me conta um pouquinho aí, como foi que isso tudo começou?
Uhum. Pois é. <laughs> Claro. Inclusive essa afirmação que você fez, ela não faz sentido pra mim. Não que ela não seja verdade, né. Não que não seja verdade, mas ela não faz sentido pra mim. Eu eu falo, mas, mas como assim, essa pessoa não, não aprecia música da mesma maneira que eu. Achei que era impossível isso, sabe, como assim? Eh, pra mim, eu eu, eu durmo, não literalmente escutando música, mas com alguma música na minha cabeça, ou pensando no desenvolvimento da mesma e acordo do mesmo jeito, em querer fazer, e pra mim, não é natural olhar as pessoas e falar: "Nossa, mas como assim, essa pessoa não conhece esse artista? Como como que ela não tá, porque que ela não tá cantando ou, sabe".
Olha. Aham. <laughs> Ai, Aham. Gente. Que incrível. Uhum. <laughs> Ai. É um extraterrestre. Você vai dizer assim: "Ó, essa pessoa não é de, não é desse mundo, não, possivelmente". <laughs>
<laughs> Acho acho muito muito estranho. Não faz sentido pra mim, de verdade, porque, como eu te disse, eh, é uma coisa que eu tenho em mim desde que eu nasci, assim, eu não tenho nenhum. Eu eu sou um grande
Aham. Uhum. Mas você tem os seus pais ou, teve alguma influência musical ou foi sozinho mesmo essa referência?
Os meus pais, eles não são pessoas tão musicais, sabe? É claro, eles apreciam música de de modo mediano, como todas as pessoas, escuta no carro. O meu pai sempre me falou de música, mas não com a paixão que eu tenho, assim. Eu não consigo dizer pra você que eu espelhei isso dos meus pais, que que tam que foram pes que são pessoas bem humildes, assim, então não não tiveram tanto tempo de desenvolver, né? Mas eu eu devo muito, eu diria que devo 80% do do meu gosto musical, digamos assim, a um amigo de infância que eu tive. Eu falo dele pra todo mundo, todo mundo, que ele foi um grande, assim, influenciador de música na minha vida, assim. O Felipe, eu sou muito grato a ele até hoje, assim.
Certo. Uhum. Hum Uhum, uhum. Ah, olha aí. Uhum. Ah, que legal. Mas por quê? Por que ele foi Ele também gostava? Ele ele gostava da ideia de ser músico ou ele gostava da ideia de ouvir música?
Então é que a música, ela é muito ampla, né? Então você direcionar ela para o que você gosta de fazer enquanto você escuta é até uma incógnita que eu não isso eu não sei te responder, porque, como eu te disse, é uma coisa que tá tá aqui agora, assim, tá ela tá ela tá aqui do lado. A música está na minha cabeça agora, assim, enquanto eu estou falando, enquanto eu trabalho, enquanto eu tomo banho, enquanto eu, enfim, ela está sempre muito presente, então não
Uhum. Uhum. Que legal!
eu não consigo muito distinguir, ah, eu escuto música pra isso, mas começou com com 8 anos de idade, 7 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu lembro que esse meu amigo falou: "Nossa, cara, eu descobri aqui um um CD super legal." A gente escutava no Discman isso ainda.
Hum. Hum. <laughs>
E ele cantou uma parte da música do Queen, da banda Queen. Falei: "Nossa, a gente tem que escutar." E aí a gente ficava escutando em looping assim, Queen em looping e aí a gente foi se apresentando músicas. "Ah, descobri essa banda", "Eu descobri essa", a gente trocava CDs assim. E a gente fazia isso no quarto. Assim, na crianças brincando. Enquanto a gente estava brincando de carrinho, a gente colocava uma música ali que serviria como trilha sonora. A gente jogava alguns jogos de de dados e colocava uma música que seria trilha sonora, assim.
Hum, olha só. Gente. Olha só! Gente, meio que filme, né. Meio que novela, tem uma trilha sonora para mostrar ali a tela que está aparecendo. Gente que incrível!
Pois é. Exato, exato.
E aí, isso aí se transformou em algo que foi crescendo, né. Você, eh, esse seu amigo, foi só da infância? Ou foi uma influência que você levou, eh, ao longo da sua vida.
Não foi só na infância mesmo. Foi dos dos 8 ano a a dos 8 anos de idade até uns 12, mais ou menos. A gente foi amigo, assim, de se ver todos os dias, mesmo de de brincar como crianças e a gente acabou de mudando de condomínio e a gente perdeu o contato, né. Quando quando eu tinha 12 anos, não tinha muito essa que a a questão de do do das redes sociais, eu eu sigo nas redes sociais, mas enfim, moramos em outro país, perdemos completamente o contato. Mas eu posso falar que ele foi o a chave principal, assim, da da da minha vida pra eu pra eu saber o que eu queria o que eu ouvi e com muita sorte. Ele tinha um muito bom gosto musical, assim, que hoje eu vejo é um diferencial, sabe.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum, uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ai, que legal. E você hoje, gosta de ser músico num ponto de cons de compositor, de es eh, musi eh, no caso é um pouco complexo pra mim, f pensando que eu est sou extremamente <giggles> leiga. Então, eu queria entender um pouquinho mais. Eu queria que sa você me explicasse. Esse amor pela música já ficou claro. Mas, como é que você está envolvido na música hoje?
<giggles> Sei. Então, eu produzo música. Eh, as ideias que eu tenho na minha cabeça de do que eu vou usar, eu t eu eu tenho um software pra desenvolver isso. Eh, também, tenho os meus instrumentos e, e os instrumentos
Hum. Uhum. Não tem nada a ver com ser DJ, né?
Sim. Sim, eu sou DJ, também.
Ah, bacana. Ah, entendi.
Também, no caso. Eu sei tocar algum não é somente DJ. Eu tenho a minha mesa de mescla, né, a a mesa de de de mesclagem de DJ. Eu uso no meu computador eu uso um software pra desenvolvimento de música eletrônica
Hum. Uau! É muita coisa.
mas, também, t tenho a minha guitarra, t o violão e etc. Que foram os primeiros instrumentos que eu aprendi.
Ah, então você ainda toca também? Então, você ainda é, tem esse lado
Artista, no caso.
Hum, ba E canta?
Não, você acredita que não, eu eu faço algumas segunda voz, um back vocal, talvez sim, já tive banda quando eu era mais adolescente, tive bandinhas de da moda, assim, recentemente eu tive outra mas não não desenvolveram tão bem.
É sério. <chuckles> <laughs> E c Ah, entendi, olha, então você me disse que, ah, você começou a ouvir Queen, né, e depois foi eh, mudando, conhecendo novas novas bandas. Mas hoje, como é seu estilo musical? O que que você gosta de ouvir, ou é não vou dizer que é eclético, vai me dizer isso?
Sim, eclético.
Ai sério, mas você escuta tudo mesmo?
É, eu escuto tudo com os ouvidos e assim, não vou ser sim, sim, claro.
Ópera? Sim, aí sim, aí você me surpreendeu então, porque de fato quem diz, assim: "Não, eu sou eclético ‘ah, você escuta? ‘não, não, não gosto", aí você já para não, “aí já não é eclético“, tem um estilo específico que você não não dá valor, né, não escuta mas aí você junta a música, você gosta de fazer essa essa história, né. Tem alguma referência na infân da infância que você se ouvir hoje e disse: “Ai, que bacana, lembrei de um de um momento da infância meu que quero reproduzir agora atualmente”’, alguma banda assim, além do Queen?
Não eu escuto Não. Então, né, eu eu, eu brinco com as pessoas de que a minha vida ela ela ela tem uma trilha sonora sim, inclusive eu tenho escrita no meu celular, eu tenho uma playlist escrita mesmo, não é que eu fiz uma playlist na num num reprodutor de música, eu tenho no meu bloco de notas, quando eu lembro de alguma música que, ah, não sei, tocou na TV, agora eu vi algum vídeo e falou: “Nossa, essa música foi da vez que eu estava na escola, eu estava com a pessoa e essa música eu eu sinto o cheiro do lugar, assim”, aí eu escuto sim, aí eu escuto outra música, "Nossa, essa música que eu lembro da vez que eu estava pegando o ônibus com os meus amigos para ir no passeio da escola".
Ai. Gente, que massa. É sério? Gente. Uau, incrível viu, eu acho que você é a primeira pessoa que, <chuckles> eh, tem uma trilha sonora da sua vida, assim, você vai lembrar de um momento, ah, você vai dizer, assim: "Ah, eu lembro disso", mas, assim, de momentos específicos muito incrível. Você deveria levar isso aí como dica, porque tem muita gente que iria adorar poder celebrar um momento ouvindo uma música e relembrar do do que foi vivido.
Desde pequeno eu gosto de escrever. <chuckles> <giggles> Ah tenho, cada parte. Pois é. Sim, sim. Acho isso bem interessante, assim, porque é legal a gente ter as muitos muito tipo de estímulo, né? É que, para mim, isso já é uma coisa pessoal, é o o o o o musical que mais faz sentido, né. O que mais me toca.
Uhum. Uhum, uhum.
Falam sempre muito, as pessoas são lembram de um cheiro e etc. Claro que tudo isso vem também de brinde pra mim, mas eu lembrar de uma música, é você me dar o gatilho para eu conseguir lembrar do cheiro, do lugar, da roupa que as pessoas estão vestindo, de como que estava o clima. O clima enérgico, eu quero dizer, sabe? "Ah, não, essa música tocou quando eu fui naquele parque de diversão", e eu lembro daquele parque de diversão, e e tem músicas que eu lembro como de só estar sentado no sofá e ela me tocar de algum jeito. E elas estão aqui no meu bloco de notas, assim. Infelizmente, eu não lembro da data, né. Seria demais, ai <giggles>
Isso. Uau! Uhum. Que legal! Uhum. Uhum. Ah, só faltava isso, né? <giggles> Aí, eh, você me falou que, eh, são vo são muitas músicas. Você toma banho ouvindo música, vai dormir ouvindo música. Eh e se fala tanto das vozes, que precisam ser caladas, da ansiedade, da da vida, do da da correria do dia a dia. Mas essa voz não é uma voz que você gostaria de calar, né? Você sim, mantém ela ativa na sua vida.
Jamais! Não, isso aí <giggles> Eu não gosto nem de pensar nisso em ter inclusive cuido muito, assim, de uma maneira bem responsável, digamos assim, acho que esse é o termo, dos meus ouvidos.
<giggles> Uhum. Uhum, uhum.
Eh, você trabalhar com não que eu trabalhe com áudio, né, mas você está exposto ali a tanto ruído e etc. Eu acho que causa um dano, porque, enfim, é algo que não é natural, então eu cuido muito dos meus ouvidos, porque eu tenho muito medo de de perder, sabe, além de de perder a essência enérgica da coisa, de de ficar uma pessoa velha, sabe.
Uhum. Ai que bacana, uhum. Hum.
Não velha de idade, porque eu sei que estamos fadados a isso.
<laughs> Vai
Mas velhos de pensamento, sabe, de: "Ah, não, o que eu gosto já está aqui na minha gaveta e é isso que é bom."
Uhum. Uhum, uhum.
Eu gosto muito de me abrir coisas novas, assim, enquanto eu tiver descobrindo coisas novas, eu acho que isso nunca vai se calar dentro de mim, assim, sem abaste
Uhum, olha, vo Eh, interessante, dá para ouvir bem, dá pra dá pra entender perfeitamente o o o cuidado que você tem, né? E e essa e esse amor, essa paixão por por música e o quanto que a sua infância, né, como você relatou, foi importante para esse processo. Eh, mas pensando, ah, em estilo, né, eh, você falou do de uma banda específica. Tem alguma banda hoje que você identifica como sendo a sua banda, a banda da sua preferência, que você gosta de ouvir muitas vezes?
Uhum. Uhum. Uhum. Tem, tem. Isso foi um debate que eu tive interno, inclusive, de de falar "Tá, mas espera aí, eh, qual é a sua preferida?" Sem ser eu perguntei para mim mesmo e aí eu tive que fazer um ranking do porque que ela era a minha preferida do que que eu gostava mais, assim.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Olha só, que legal! <laughs> Um questionamento pessoal, né?
E aí foi Claro, porque é fácil você falar "Ai, não, a minha banda preferida são fulano, porque" Claro, mas enfim, você saber do porque ela é a sua preferida é muito difícil. Foi um debate, assim, que eu tive semanas. E aí foi quando eu fiz a tatuagem dessa banda, inclusive assim. Porque essa é e aí o consenso foi olha, eu escuto ela desde do dos primeiros dias e eu nunca deixei de escutar.
Uhum. E aí? Uau! É sério? Então é preferida mesmo. Aham. Ah, joia.
Vem estilo, vai estilo, entra novas bandas, entram novos estilos, novos gêneros, mas essa eu nunca deixei de escutar. Ela sempre estava ali.
Uhum.
É chama Red Hot Chili Peppers. Essa banda bem famosa dos anos 90, para quem nasceu nos anos 90 é muito famoso.
Uhum. Sim. Aham.
E eu costumo falar que a minha é old school, assim, eh
Uau. Pra tatuar, sim, né? <giggles>
o eh, foi a minha escola tatuar e eu, inclusive, eu tatuei porque eu estava num momento de transição muito severo da minha vida, musicalmente dizendo, né? entre aspas, eu sou formado pela escola do rock, então desde de criança, desde que esse momento que eu te falei, eu fui ouvindo rock e em 2020 eu tive um um divisor de águas na minha vida para começar a entender melhor a música eletrônica, a música sintética.
Uhum, uhum. Uhum. Sim. Uhum.
E tá, espera aí, eu vou fazer uma tatuagem aqui para lembrar da onde que eu vim, de como que começou toda essa esse e essa paixão.
Olha que bacan Para você não se perder no meio do caminho, talvez.
É, até por uma questão de de de de princípios, né. De saber de por que que eu tô fazendo tudo isso, de por que que eu gosto, e foi culpa desses caras, assim. Então, eu falei: "Bom, deixa eu deixar eternizado aqui em mim pra pra eu mesmo, quando olhar, falar espera aí, é daqui que você veio, as suas influências são daqui." Isso é bem
Uhum. Uhum. E e você parece ter sentido pra todas as coisas que você faz, desde a música, até uma tatuagem, como você relatou. Então, tudo tem uma história, né. Nada é por acaso, né. Aconteceu de em um momento e teve os processos de transições e, até então, isso marca, né, uma história, uma trajetória com a música, eh, e com as bandas que você, eh, se identifica de forma bem expressiva na sua vida.
Uhum. Sim, sim. Eu acho que a eh, eu acho legal quando o acaso interfere na sua vida e ele vira o sentido. Eu acho muito legal, mas eu também gosto de dar sentido ao acaso. Eu acho, eu acho muito legal você falar: "Tá, foi por acaso que eu descobri essa música, mas hoje ela tem um sentido reto, concreto na minha vida, assim." Então eu gosto de dar sentido para as coisas. Eu gosto de saber por que que eu tô fazendo, sabe?
Uhum. Uhum. Boa. Uhum. Uhum. Bacana, bacana. Que bacana, viu. Achei bem interessante o seu início, a forma como a sua infância o seu amigo, né, influenciou nesse processo e como você foi se descobrindo, redescobrindo e, hoje tem um estilo bem formado, uma ideia bem específica daquilo que você gosta. Muito obrigado por ter compartilhado a sua experiência.
Imagina. Obrigado, eu. As perguntas foram ótimas. Eu gostei muito aí, de me abrir para um tema que eu sou muito conhecedor. <laughs>
Hum. Ah, isso é melhor ainda. <chuckles> Então tá bom. Até mais. Tchauzinho.
Tchau, tchau.